ああ、あるかもしれないですね。あの、お吸い物ともやっぱりちょっと違うなって思うんですよね。なんか、甘みがあるなとか、ちょっとあのやっぱあと器をおしゃれなやつで盛ってるんですよ、うち。あの
ああ。へえ。 うーん。 ああそっか。お正月だからちゃんとしたやつみたい感じですかね。
そうなん そうなんお正月用の1年に1回しかだかす出さない超なんかかっこいい、和風のやつ出してきて、ほんで、あの「寿」って書いたあの、ああのマイバスとかでもらえる割り箸じゃなくて、超高そうなわり割り箸でもないのか、あんもう独立してるやつ、あれが出てくるんですよ。だ、それはありますね。
え。 はい、うわ、いいな。はい。 うんうん。 ああ。 ああ。 確かにそうですよね。なんか安い割り箸ってね、なんか綺麗に割れないってのもありますしね。<chuckles> うん。
<chuckles> ね、あのちょっと片側に寄っちゃうやつとかね、あの、もう片方がきょう凶器になるやつですね。うん。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
うん。 うん、ありますね。 うん。 うん。 そう。そうですね。だからあの、お正月にしかあの、うちの実家もそうなんですけ、お正月にしか出てこない皿とかに盛られるんですよ。
あああ、もう、いや、そっか、や、そっか。やっぱりそういうねうん。
ん、なんか縁がそう、縁が金色で縁取られてて、なんかすごい絵が絵みたいな感じで、細かい模様みたいのがめっちゃ描き込まれたような超でかい皿があって、それをそう、わざわざ引っ張り出して、それに入れるみたいな感じなんです。
うわ。 うん。 寿だな。 <chuckles> ああ、いや、やっぱそうですよね。なんかでんぐ料理のね、美味しさも重要ですけど、なんかそういうなんか雰囲気作りというか、なんかちゃんと、なんか座る場所とかもね、普段と変えてみたり、なんかお皿とかもちゃんとこだわってみたりっていうとこも絶対的にね、影響しますもんね、雰囲気とか、あの、味とかにね。
うん。 うん。 うん。 うん。そうですね、なんか影響する気がしますね。で、私ね、1個だけその雰囲気でおじおっしゃってたんで、昔と1個違うの。譲っちゃったものがうちの実家あるなと思ってるんですよ。
はい。 あ。 お、そんなそんなものがあるんですね。
ん、ん、あの、あたし、ちっちゃい頃はテレビ、す要はおせちとか食事中テレビつけるなルールがあったはずなんですよ。だけど
ううん。 もうわ ああ、あるな、なんか、そ、おじいちゃんおばあちゃんとかね、時々そういうこと言うひ方いらっしゃいますよね。
うん。 そうなんそうなん。集中して食べましょうみたでも今、実家は明らかにテレビついてますね。だから、ちょっとちゃんとやろう感は、やっぱりね、徐々に減ってきてるんだと思うんですよね。
<giggles> <laughs> うーん。